Bạn ơi, dạo này á, mình muốn bắt đầu một cái thói quen tốt, một cái, a, thói quen tích cực chẳng hạn như là đọc sách nè, đó, mình rất muốn á là mỗi ngày nha, mình sẽ đọc sách để cho, kiểu như là, tiếp thu thêm kiến thức mới nè, đó. Xong rồi cái nhưng mà hông biết sao á, mình hổng có giữ được cái thói quen này bạn ơi, kiểu như là, á hả, mình mình lên trên Shopee nè nha, mình đặt sách, rồi mình lên trên Tiki, mình đặt sách, trời ơi, sách mua về chất đống rất là nhiều luôn á. Xong rồi cái mình mình lướt TikTok á, mình thấy review sách hay, cái mình cũng ráng mình mua về, tới nỗi mà bây giờ trong cái kệ sách nhà mình rất nhiều sách nhưng mà có những cuốn á, mình mình hổng có đọc hết ý là, rồi có những cuốn mới tưng luôn mình còn chưa đọc nữa, mình có cảm giác như á là, á hả, mình chỉ mua về xong mình để đó. Mà mắc cười lắm nha, mình mua về xong, á hả, mình còn <chuckles> mình, kiểu như là, mình mình mình chỉ được một hôm đầu tiên mình mở ra mình đọc, ưm, mấy trang xong rồi cái rồi cái mình chụp hình á, mình up Facebook mình sống ảo xong rồi cái rồi thôi đó, hông có đọc được hết luôn.
Ừm. Ừm. À! Ừm. À, ừm. Ừm. Ừm. À! Ừm, nghe bạn kể nha thì thật có thể thấy á, là cái việc là bạn muốn duy trì cái đọc sách mỗi ngày nè, nhưng mà lại dễ nản á, vì nhiều lý do á, là cái điều cũng dễ hiểu thôi nha, bạn đừng có quá lo lắng nè. Thì hổng biết á, cái mục tiêu của bạn á, là bạn buôn muốn đọc á, mỗi ngày đọc bao lâu? Hoặc là mỗi ngày đọc bao nhiêu trang vậy bạn?
À, thật ra đó thì mình cũng dự tính đó là mỗi ngày đi ha. Ví dụ ngày trong tuần á mà hổng có đi làm đi thì mỗi ngày đọc khoảng 30 đến 1 tiếng. Đó, một số trang thì cũng hổng rõ là bao nhiêu bao nhiêu trang nhưng mà ít nhất thì mỗi ngày là từ 30 phút đến 1 tiếng đi. Đó, còn những ngày, à, ví dụ ha, mà ngày trong tuần thì khoảng 30 phút thôi, còn ví dụ như ngày nghỉ á thì khoảng 1 tiếng đi. Đó, mình dự định là như vậy mà giống như là mình cũng muốn là ngày nào cũng phải giật lật quyển sách ra để mà đọc á. Đó, nhưng mà hổng biết sao cứ làm biếng ví dụ như là hôm nay lấy ra đọc nha, rồi cái, ờ, bị, ờ, bị cái đọc xíu à, rồi cái bật TikTok bật Facebook lên rồi cái ngày mai cái cái làm biếng á, cái hổng đọc nữa luôn.
À. À. Ừm. Ừm, ờ, mình thấy á bạn đã có cái mục tiêu rõ ràng mà mình muốn đặt được á, như vậy là rất là tốt nha. Còn cái việc mà những cái thói quen mà xấu á thì mình có thể là từ từ mình cải thiện nha bạn. Thì hổng biết á là ở trong ngày của bạn á thì thời điểm nào là phù hợp nhất cho bạn đọc sách á?
Ừm, ở, trong ngày á thì, à, mình á thì, thật ra thì, mình tính là buổi tối trước khi đi ngủ á mình thẽ sẽ đọc khoảng 30 phút. Đó tại vì, ờ, thường trong việc thời gian ban ngày thì mình mắc làm việc, nhưng mà có những lúc á mình cũng mình cũng tính là sáng dậy sớm nè khoảng, ờ, cũng v tầm khoảng 30 phút buổi sáng sớm á, kiểu như 5:30-6:00 mình tính dậy sáng sớm để mình đọc á, nhưng mà cái đó thì chắc cũng khó với mình tại mình cũng hổng dậy sớm nổi. Đó, thì thường là buổi tối thì mình sẽ sẽ đọc vào buổi tối, còn ví dụ như là trong cái ngày mà cuối tuần đi thì thỉnh thoảng mình cũng thích là sáng hoặc là chiều chiều á mình đi ra quán cà phê nè, xong rồi cái mình cũng đem sách ra mình đọc. Đó, mình cũng thích cái cảm giác như vậy. Ừ.
Ừm. Ừm. À. Ừm. Ừm, vậy là bạn cũng đã có cho mình những cái dự định trong đầu mình rồi, đúng hông? Thì hổng biết á, ờ, về cái loại sách á thì bạn thường đọc theo cái định dạng nào? Bạn đọc sách giấy nè, hay là bạn đọc sách điện tử hoặc là bạn nghe sách sách nói vậy bạn?
Ừm, thật ra thì mình cũng, gọi là, cả 3 luôn á bạn, nha. Ờ, lúc á thì, ờ, mình mình mình nhưng mà phần nhiều á là mình sẽ mua sách về đó, mua sách về mình đọc chẳng hạn như là mấy cái sách, gọi là, ờ, giúp đỡ bản thân nè, hoặc là mấy cái sách là, ừm, ờ, tự hoặc là mấy cái tiểu thuyết, hoặc là mấy, ưm, dạo gần đây thì mình cũng hay tò mò mấy cái cuốn sách mà, kiểu, về, ờ, tâm linh một chút xíu á đó, giống như, ng mấy cuốn tâm linh gì gì mà về, kiểu, ờ, thế giới song song đồ gì đó. Hoặc là nếu mà nghe sách nói á, thì mình sẽ, kiểu như là, hay nghe ở trên, ơ, trên d ứng dụng YouTube á thì nó có một cái, ờ, kênh, gọi là, Better Version á, ở trên đó cũng, gọi là, tóm tắt mấy cái cuốn sách á, là hay luôn á, thì nói chung là mình sẽ thường nghe mấy cái loại như vậy.
Ừm. Ừm. Ừm. Ừm. À, a. Ừm, ờ, thì hổng biết á, còn về cái phần mà sách điện tử á thì bạn có hay đọc trên điện thoại hông? Rồi lúc mà bạn đọc á, thì bạn có bị xao nhãng bởi các ứng dụng khác hông bạn?
A, mình thì cũng rất là ít khi đọc ở trên điện thoại bạn, tại vì, ờ, mình mắt mình cũng bị cận ấy, cái thành ra là mình chủ yếu là mình ưu tiên là sách, ờ, sách giấy hơn tại vì sách giấy thì nhìn nó sẽ, kiểu, đỡ nhức mắt hơn, hoặc là mình sẽ ưu tiên là, kiểu, sách nói là kiểu như là có người có người, kiểu, đọc luôn cho mình nghe luôn. Thì, ờ, sách nói thì mình thấy cũng khá là tiện tại vì ví dụ như là khi mà mình đi thể dục nè, rồi khi mà mình nấu ăn ấy thì, ờ, mình vừa có thể, gọi là, vừa làm cái này, vừa làm cái kia thì nó cũng tiện hơn là mình mình đọc. Thậm chí thực sự thì có lần mình cũng thử, gọi là, tải mấy cái PDF, ưm, sách giấy sách điện tử về á, nhưng mà đọc chỉ có 1-2 trang đầu thôi, xong rồi là mình sẽ bị mỏi mắt ngay luôn, nên là mình nghĩ là chắc mình hổng có hợp với lại cái sách điện tử lắm. Ừm.
Ừm. Ừm. Ừm. À. Ừm. À! À. Ừm, vậy á là bạn sẽ ưu tiên dùng sách giấy hoặc là nghe sách nói, đúng hông bạn? Thì á, hông biết là trong quá trình mà bạn, à, đọc sách như vậy á, thì có những cái trở ngại nào khiến cho bạn cảm giác là mình muốn bỏ cuộc giữa chừng vậy bạn?
Ừm, có á nha, giống như mình nói với bạn đó, ý là hổng biết sao mà mình, kiểu, rất là hay xao nhãng á. Mình mua, ôi, mình mua rất là nhiều đầu sách luôn ấy. Là cứ mỗi lần mà mình lướt TikTok mà mình thấy là review cuốn này hay, cuốn kia hay nè, đó, cái xong rồi cái, ờ, giống như hôm đợt mình nhớ là mình mình, ờ, lướt TikTok cái mình thấy có một cuốn review gì mà Cây cam ngọt của tôi vậy á, thấy siêu hay luôn á, xong rồi cái review Nhà giả kim hay là review nói chung là nhiều lắm, review rất là hay nha. Cái xong mua về cái đọc được 1-2 phần giới thiệu á, cái lúc đó đang đọc cái điện thoại tinh tinh lên thông báo, cái xong rồi cái, ờ, cái xong rồi cái cái vô đọc, ừm, xong rồi cái dính phải mấy cái gọi là drama đồ đó bạn, rồi mấy cái, ờ, mấy cái chuyện hot hot của đồng nghiệp hay là của bạn bè mà kể cho mình nghe đó là mình quên luôn, cái mình bỏ trang sách giữa chừng, mình bị cuốn vào mấy cái câu chuyện đó luôn. Rồi có khi nha, ờ, có những lúc mà mình, kiểu như là, đi làm về á thì cái ngày hôm đó quá nhiều việc đi, cái xong mình cũng bị mệt á bạn, cái, à, mình mình nghĩ trong đầu là, à, tối nay mình sẽ phải đọc tiếp những cái trang sách đó thì mình ráng mình kỷ luật á, nhưng mà cái về cái bị, kiểu như là, ăn uống xong tắm rửa xong là quá mệt đi, rồi cái nằm lướt TikTok xíu 5, 15 phút là buồn ngủ quá trời luôn, là đi ngủ luôn á bạn, chứ cũng hông có nổi để mà đọc sách nữa.
Ừm. Ừm. Ừm. Ừm. À. Ừm. À. Ừm. Ừm. Ừm. Ừm. Ừm, mà mình thấy á là bạn cũng đã cố gắng đọc sách rồi á, nhưng mà vẫn còn nhiều một số trở ngại khiến cho bạn hổng có đọc sách được nè, thì cái cảm giác lo lắng của bạn á là cái điều bình thường thôi nha, bạn đừng có quá lo lắng nè, thì mình sẽ gợi ý cho bạn vài cái mẹo á, để bạn có thể là thử áp dụng ha! Ờ, về đầu tiên á, thì bạn nên đặt cho mình cái mục tiêu nhỏ mỗi ngày thôi, mấy cái mục tiêu mà dễ đạt được á, ví dụ như là mỗi ngày mình sẽ đọc tầm 2-3 trang, a, sách hoặc là mình đọc từ, à, 5-10 phút mỗi ngày thôi, rồi dần dần á, mình tăng dần theo từng ngày luôn, chứ mình đừng có áp lực bản thân là, ờ, hôm nay phải đọc 1 tiếng, 2 tiếng á, thì mình cứ để bản thân thoải mái thôi, thì cái việc duy trì từ từ á nó s cũng sẽ dễ dàng bạn.
Rồi đó. Ừm. Ừm, ừm. Cũng được ha, mình thấy là th chắc là do mình đ bị đặt áp lực là một ngày mình phải dành 30-45 phút đọc sách nó, cho nên là mình thấy bị khó thực hiện á. Như bạn nói á, là dành khoảng 5 đến, ơ, 10 phút đọc thì ô kê đó, một ngày chắc đọc cũng tầm vài vài ba trang thôi, thì chắc là mình sẽ dễ bắt đầu mà cũng dễ thích nghi hơn á, mình thấy cũng ô kê đó nha, ừm, để coi mình sẽ thử á.
Ừm. Ừm. Ừm. Ừm, ờ, thì ngoài cái việc đó ra á, thì bạn có thể thử thêm một cách là mình sẽ, ờ, gắn cái việc đọc sách á với những cái thói quen bạn s sẵn có ha. Ví dụ như là bạn sẽ đọc sách sau khi ăn sáng nà, hoặc là mình trước khi ngủ đi, mình cũng sẽ tập cái thói quen răn đó luôn, khi mà bạn gắn cái việc đọc sách và thói quen á, thì cái việc mà bạn đọc sách nó cũng sẽ dễ dàng thực hiện hơn á, thì bạn thấy cách này có ổn hông?
Ừm, có nghĩa là mình sẽ gắn với thói quen, kiểu như là, giống như ha buổi sáng trước khi mình đi làm mình ăn sáng, cái ăn sáng xong thì mình sẽ, kiểu như là, mình sẽ lấy ra mình, ờ, mình đọc khoảng 5-10 phút, đó, hoặc là tối á mà khi mà trước khi đi ngủ thì mình cũng đọc tầm 5-10 phút thôi, ừm, đúng hông? Vậy là cũng được á. À, ô kê, vậy là để lần sau mình áp dụng, tại vì mình thấy là nếu mà chỉ cần 5-10 phút thì chắc mình đọc được, chứ là bình thường á mình toàn là ép bản thân là phải đọc thiệt nhiều, thiệt nhiều, kiểu như, đọc 30-40 phút á, cái thành ra cái mình nản á, mình hổng có làm được luôn á bạn.
Ừm, ừm. À, ừm, được đó bạn. Ừm, ờ, thì ngoài cách đó nha, thì bạn có thể là mình thử, ơ, chuyển cái định dạng sách mà mình đọc á, ví dụ như là khi mà bạn đọc sách giấy nà, bạn thấy là nản quá đi thì mình có thể chuyển nhẹ sang mình nghe sách nói nà, thì cái việc mà mình chuyển qua như vậy á thì nó cũng giúp cho bạn đỡ nhàm chán nà, với lại là mình sẽ có hứng thú hơn á, bạn thấy cách này được hông?
À, là đổi sang cái, kiểu như là, lâu lâu thì đổi sang sách nói, đúng hông bạn? Ừm, mình thấy cũng được á, nhưng mà bạn ơi cho mình hỏi là ví dụ như là mình, ờ, mình đọc ở nhà mình chán á, thì mình ví dụ như mình đổi môi trường đọc chỗ khác có được hông ta?
Ừm, ờ, cái việc mà đổi môi trường á, cũng rất là hay nha bạn. Bạn có thể là tìm những cái nơi mà có nhiều người đọc sách á, ví dụ là bạn có thể vào thư viện nè, hoặc là những quán cà phê sách á. Khi mà bạn ở trong cái không gian đó đi, bạn sẽ tự có cảm giác cho mình đó là những người khác cũng làm thì mình cũng muốn làm được như họ, thì cách này cũng rất hay á, bạn thấy mình thử có ổn hông?
Ừ, cũng được đó nha, có nghĩa là bạn nói là bây giờ là mình nên tìm mấy cái, kiểu như là, đi vào mấy cái quán cà phê sách nè, đó, xong rồi mình vào thư viện, cũng được ha, tại vì mình thấy là ở trong mấy quán cà phê sách á thì người ta cũng yên tĩnh hơn là mấy cái quán cà phê khác. Tại có lần á mình đi vào mấy quán cà phê khác mà, kiểu như là, cà phê bình thường thôi á, thì mình thấy người ta hay, kiểu, làm việc xong rồi nói chuyện điện thoại to quá à, cái xong rồi nhiều khi á mình cũng bị phân tâm á. Thì cái cách mà bạn nói nha là đi vào quán cà phê sách là đọc sách hoặc là vào thư viện đọc á, ê cũng ổn á nha, chắc là để lần sau mình thử luôn mới được, rất là ô kê luôn á.
Ừm. Ừm. Ừm. Ừ. Ờ, ngoài những cách đó ra nha, thì bạn có thể là mình sẽ tham gia những cái, a, nhóm ở trên mạng xã hội nè, hoặc là những cái nhóm mà câu lạc bộ á bạn về đọc sách á, thì khi bạn ở trong những cái nhóm đó á, thì bạn sẽ thấy là mọi người á cùng tần số với mình nè, rồi sẽ giới thiệu cho mình nhiều sách hay, rồi từ đó mình có thể là kết thêm được nhiều bạn mới á. Từ những người mà cùng tần số với bạn á thì có thể là cùng nhau mình cố gắng là đặt cái mục tiêu chung nè, để mà khi mà thực hiện được á thì cả hai cùng tiến bộ luôn.
Ừm. Ờ, cũng được ha. Có nghĩa là bây giờ là mình nên là lên trên những cái trang mạng xã hội ha, cái xong mình tham gia vào mấy cái nhóm, ờ, mà có những cái người mà cùng đam mê sở thích với mình. Ừm, mình thấy cũng được á nha, để coi để coi, à, tối nay coi mình lên mình tìm mấy cái nhóm đó luôn. Nhưng mà hổng biết là liệu là có mấy cái, ơm, câu lạc bộ nào về đọc sách hay là ứng dụng nào mà mình có thể, gọi là, mình tham gia luôn được hông bạn?
Đúng rồi. Ừm, ờ, thì hiện tại á, ờ, hổng biết á là bạn đi làm hay là đang đi học ha? Tại vì ở những cái trường đại học á bạn thì cũng có nhiều câu lạc bộ sách á dành cho sinh viên nè. Rồi ở nhóm mà bạn là người trưởng thành đi, thì ở trên Facebook á có nhiều nhóm như là Hội Yêu Đọc Sách nè, hoặc là Đọc Sách Mỗi Ngày luôn á, thì những nhóm đó rất là, ờ, hướng dẫn cho những người mới nè. Khi mà bạn tham gia vào những nhóm đó đó nha, thì mọi người sẽ rất là nhiệt tình giúp đỡ cho bạn á, thì giúp cho việc đọc sách của tốt hơn á.
Ừm. À, cũng có lý nha. Vậy là mình nên là, ừm, tìm mấy cái hội nhóm nhưng mà, ờ, tìm mấy cái hội nhóm mà có có những cái người mà cùng, gọi là, cùng tần số đọc sách với mình cũng được ha. A, nhưng mà bạn ơi, ý là nếu mà mình vừa đọc sách đó mà mình nghe mấy cái nhạc, kiểu, không lời á thì nó có ổn hông bạn?
Ừm, ờ, cách này là cũng ổn nha, nếu mà bạn, ờ, ờ, thích cho nó đa dạng một chút hoặc là môi trường hiện tại của bạn đang sống á, nó có nhiều tiếng ồn mà, nhờ, làm cho bạn hông có tập trung được á, thì bạn có thể là thử nghe những cái nhạc nhẹ nè, rồi bạn kết hợp với việc đọc sách á thì cũng là đổi mới với lại rất là thú vị luôn nha.
Ừm, cũng được nha. Như vậy là lần sau nếu mà đọc sách thì mình sẽ thử nghe những cái nhạc không lời nè, chắc là mình nghĩ á là mình sẽ tập trung hơn á. Ừm, hôm nay cảm ơn bạn rất nhiều về những cái lời khuyên rất là sâu sắc về việc đọc sách luôn nha.
Ừm. Ừm, à, mình mong là bạn sẽ áp dụng thử những cái cách này nè, rồi sẽ đạt hiệu quả dành cho bản thân ha.
Ô kê, bye bye.